Bạn ơi, mình có có một cái vấn đề này mà mình cũng hông biết làm sao để giải quyết luôn á. Là, à, dạo này á thì mình á sẽ là cái người, à, à mình, ờ, hơi thất nghiệp xíu, nên là mình à, gọi là, mẹ mình ở nhà kêu là mình nấu cơm đi phụ gia đình để mà, gọi là giờ cũng đâu có làm gì đâu thì ở nhà nấu cơm, đi chợ đi để mà, gọi là, phụ việc mẹ, trong lúc đó mẹ làm rồi kiếm thêm tiền. À, thì á mình, gọi là, cũng mới trong cái giai đoạn thất nghiệp nên là cũng hông có dư dả nên thôi mình cũng, gọi là, phụ mẹ nấu cơm luôn. Thì, à, trong cái quá trình nấu cơm á, thì á, á, mình coi á rất là nhiều trên mạng xã hội á, thì mình thấy là bây giờ á, người ta bệnh quá chừng luôn bạn, mà giờ mình coi xong cái mình suy nghĩ lại á, mẹ mình cũng lớn tuổi rồi, em mình thì còn nhỏ nữa, ơ, nên là rất là cần cái việc là ăn uống nó phải lành mạnh, ăn những cái thực phẩm để khỏe mạnh, để mình có sức khỏe chứ. Chứ bây giờ á, mình thấy những cái người trẻ nè, á, và những người ta bệnh nhiều lắm và những cái bệnh toàn là, ờ, gọi là, nan giải không, nên là mình rất là lo lắng cho cái tình hình sức khỏe của gia đình mình. Mà mình chính là cái người nấu cơm, mình là cái người lựa chọn đồ ăn cho gia đình mình, thì mình mới mới là ý thức được là bây giờ là mình phải là, à, lựa chọn làm sao, những cái thực phẩm làm sao mà nó tốt nhất cho sức khỏe cho gia đình mình, để cải thiện sức khỏe gia đình mình, tại đó giờ gia đình mình cũng hổng có chú tâm, cứ thôi nấu cơm ăn đại, miễn sao ngon là được rồi. À, thì giờ thì mình mới ý thức được, nhưng mà thứ nhất là cái chi phí nhà mình á, thì do là mình mới bị thất nghiệp nè, nên á là cái chi phí nó cũng rất là gọi c còn hạn hẹp á bạn, thì hổng biết làm sao để mà mình có thể mình vừa ăn lành mạnh mà mình cũng còn, gọi là, hợp chi phí, vừa tiết kiệm được luôn hông?
Ờ, sao vậy bạn? Ừm. Ờ. Ừm, hiểu. Ờ, đúng rồi đó. Ừm. Ờ, hiểu. Ừm. Đúng rồi. Mình hiểu. Ừm, thì thực ra là cái việc mà, ờ, lựa chọn thực phẩm để mà, giống như kiểu là, phù hợp với bữa ăn của mình thì nó cũng là một trong những yếu tố rất c rất quan trọng, đặc biệt là, ờ, yếu tố liên quan đến sức khỏe với lại, ờ, chi phí làm sao cho nó tiết kiệm nhất đó bạn. Thì mình, ờ, nghe câu chuyện của bạn thì mình cũng hiểu một phần là cái hoàn cảnh của bạn, tức là đang thất nghiệp và cũng, ơ, có một cái nhiệm vụ, mình c tạm gọi là nhiệm vụ đi ha. Ở nhà, tức là nấu cơm giúp đỡ mẹ nấu cơm rồi thế kia, cũng phải đi chợ rồi mua sắm thực phẩm này kia và rất là đang, giống như kiểu, là đắn đo cái việc mà làm sao mua thực phẩm nó lành mạnh và tiết kiệm chi phí nữa, đúng không bạn? Thì, ờ, ờ, ch cho mình hỏi thêm là cái nhu cầu thực phẩm của gia đình bạn thường như thế nào? Tại vì, ờ, một số gia đình thì, ờ, có những cái, ờ, thành viên trong gia đình sẽ có những cái chế độ ăn khác nhau. Ví dụ một số nhà thì hay k ăn kiêng đồ hoặc là giảm béo hay là gì đó, thì không biết là có những cái, ừm, giống như kiểu, cái tiêu chú tiêu chí đặc biệt nào cho cái việc mà lựa chọn thực phẩm của bạn không, hằng ngày không?
Ừm. Ừm, ừm. Đúng vậy. Ừm. Ờ, rất là may mắn á, trộm vía, trộm vía xíu là nhà mình á là hổng có ai là dị ứng cái gì hết trơn á, ăn uống cũng rất là thoải mái luôn. Nhưng mà hiện tại mình thấy là đang trên cái đà hơi, a, béo phì, ừm, xíu tại vì ăn những cái thực phẩm, gọi là, ờ, mỡ này nọ, ăn thịt nhiều nè, rồi ăn những thực phẩm béo, có khi là chiên xào nhiều á bạn thì nó khiến cho gia đình mình á dạo này thấy tăng cân xíu. Và cũng sắp Tết rồi, sắp Tết rồi, Tết là mình thấy là hông Tết năm nào mà mình hổng tăng từ 1 cho tới 2 ký lận hết. Nguyên cái nhà mình là Tết xong, gọi là, ăn xong là chỉ có lăn thôi chứ hông có, gọi là, hông có giảm cân nổi đâu. Nên là mình thấy là thôi bây giờ cũng sắp Tết rồi, nên là mình nghĩ nếu mà được á thì mình sẽ cho gia đình mình ăn một cái chế độ, gọi là, ăn kiêng một xíu, ơ, để mà nà nó vừa tốt nè, giảm cân một xíu để mà Tết mình, gọi là, à, mình có, gọi là, lỡ có tăng cân một xíu thôi là cũng, gọi là, vừa tròn, gọi là, giảm một xíu trước Tết, rồi lên Tết mà ăn xíu, gọi là, tăng tăng xíu thì nó cũng là vừa đủ, chứ hổng, gọi là, chật ừ, cũng hổng có bị lố cân nặng quá.
Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Đúng rồi, mình hiểu. Ừm. Thì, ờ, cho mình hỏi là không biết là h hàng ngày bạn đi, a, chợ đấy, thì, ờ, thường là thường là ví dụ khi bạn lựa chọn thực phẩm thì bạn hay đi ng những ngoài chợ truyền thống hay là bạn hay đi siêu thị? Hay là, à, có một cái thói quen tại vì mình s mình thấy là một số nhà thì hay đi chợ, kiểu là, cứ đi siêu thị ấy, xong là bắt đầu mua, ờ, dự trữ thực phẩm ở trong tủ lạnh khoảng 2-3 ngày, thậm chí là 1 tuần ấy xong để ăn dần ấy. Họ nhưng mà một một số nhà lại có những cái phong cách khác, ví dụ người ta chỉ có ra cái chợ truyền thống ở gần nhà và ăn bữa nào thì người ta đi mua sắm ngay bữa đó. Thì không biết là cái phong cách, ờ, ờ, đi chợ với lại lựa chọn thực phẩm của bạn thì nó theo cái tiêu chí nào hả bạn?
Ừm. Ừm, mình nghĩ là, ờ, thường á là mình, ờ, chọn cả hai á bạn. Ờ, những cái thực phẩm giống như là có những cái thực phẩm mà ở trong siêu thị mới bán, thường á là v những cái món giống như là thịt cá đồ thì mình sẽ chọn trong siêu thị. Thứ nhất là người ta đã làm sạch sẽ rồi người ta cưng trưng ở trong kệ kệ cho mình rồi, thì về mình cũng rất là dễ dàng để mình, ờ, rửa, và mình cũng thấy nó như vậy nó vệ sinh hơn, à, nó có vệ sinh thực phẩm hơn và thực ra nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu hết. Nhưng mà còn về rau thì mình hay đi ngoài chợ, tại vì nhiều lúc á thì, ờ, rau thì mình thích là cái rau tươi hơn, mình cảm thấy là ở ngoài chợ rau nó tươi, nó mới hơn, nó hết mỗi ngày nè, nên là á mình, ờ nếu mà rau thì mình hay chọn ngoài chợ. Với lại thứ nhất là giá thành rau rồi ăn nhà mình muốn mình muốn ăn rau nhiều mà, nên là giá thành nó nó phải rẻ một xíu để mình mua được nhiều cho cả nhà mình ăn, chứ đâu phải mình mình ăn đâu. Và nó cũng mình thấy là nó cũng khá là đa dạng, có những cái thực phẩm quê á bạn, ở s trong siêu thị làm cái gì có. À, nhà mình thì rất là thích ăn những cái đồ đồng, đồ quê. Thì đó, những cái thực phẩm đó thì chỉ có ở chợ thôi, nên là những mình cũng tùy tùy vào cái nhu cầu, à, nên là mình sẽ lựa chọn, kiểu, qua lại giữa chợ và siêu thị.
Ừm. À. Ừm. Đúng rồi. Tươi. Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Thì, à, nói chung là cái phong cách của bạn thì cũng khá là đa dạng, đúng không? Có thể là một số những cái thực phẩm có thể là mua ở siêu thị, có thể là đi mua rồi có thể dự trữ trong tủ lạnh. Và những cái thực phẩm mà mình cần cái độ tươi và, à, cần, à, thì có thể là cân nhắc đi đến những cái chợ truyền thống, thì cái việc như vậy thì có thể là dễ dàng cho bạn, ờ, tức tức là tìm kiếm được một cái s ơ, những sản phẩm tươi trong ngày thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thì mình nghĩ là cái cách của bạn cũng khá là hay và, ờ, cái việc mà lựa chọn thực phẩm lành mạnh ấy, thì, ờ, ờ, và nó tiết kiệm chi phí nữa thì nó cũng tự khá là quan trọng khi mà bạn đi chợ. Thì qua cái câu chuyện của bạn thì mình cũng, a, xin được đưa ra một số những gợi ý cho bạn, để có thể là, ờ, làm sao mà chọn được thực thực phẩm lành mạnh và tiết kiệm chi phí nhất nhá bạn.
Ừm. Ừm, tốt quá. Ừm, bạn, ừm, cho mình ừm.
Ừm, thì, à, m Ừm, thì mình nghĩ là trước trước hết thì mình, à, nghĩ là bạn nên, a, lập một cái kế hoạch, ờ, về bữa ăn cho, à, những những thành viên trong gia đình. Ví dụ như là, ừm, ừm, bạn dựa vào những cái tiêu chí của những thành viên trong gia đình như thế nào? Ví dụ một số người thì sẽ ăn kiêng, rồi một số người thì sẽ sẽ ăn những cái, ờ, giống kiểu là, thích ăn những cái đồ ăn riêng biệt á, thì có thể là bạn, ờ, lập một cái kế hoạch, ờ, đi đi chợ sẵn. Tại vì để tránh cái việc mà khi mà bạn đi ra chợ tại vì mình thấy để ý một số người là cứ đi ra chợ xong cứ quay lên quay xuống, quay lên quay xuống, không biết mua cái gì để ăn nữa. Tại vì á, ờ, nhiều khi là mình phải mình chưa lên kế hoạch trước á bạn. Thì mình nghĩ là việc đầu tiên là mình phải lên kế hoạch, ờ, đi chợ. Và mình phải, có thể là, mình xác định sẵn là cái món ăn nào đó mình cần mua hôm nay và, ờ, chi tiêu đúng mức cho những cái đồ ăn đó thôi, chứ tránh cái việc mà mình mua quá nhiều đồ ăn và để để để dư thừa á. Và đặc biệt là khi mà dư thừa đồ ăn, mình để lại qua ngày hôm sau thì nó là những cái thức ăn không tốt và nó sẽ không tốt cho sức khỏe đó bạn. Thì mình nghĩ là cái việc lập kế hoạch, à, đi chợ với lại, ờ, mua cái gì và chi tiêu như thế nào thì nó rất là quan trọng đó bạn. Thì bạn có thể thử cách này nhá.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, đúng nha, bạn nói thì mình mới để ý là á, nhiều khi á là mình dư mua dư thừa hơi bị nhiều. Ơ, nhiều khi nói là lắt nhắt, lắt nhắt nhưng mà cộng lại cả tháng thì nó cũng nhiều chứ đâu phải là nó ít đâu. Và đúng như bạn nói là, ơ, mình phải có một cái danh sách như bữa nay ăn những món nào, à, làm bao cần bao nhiêu, ơ, giống như, bao nhiêu ký thịt, bao nhiêu ký rau, để mà mình, gọi là, mình lựa, mình mình, ờ, mình biết, ờ, mình ra ngoài mình mua đúng cái đó thôi. Chứ nếu mà mình mua dư á, thứ nhất mình nấu hổng có ơ, nấu ăn hổng hết á, thì á lỡ mà cái món đó hổng để được qua ngày hôm sau, thì đổ bỏ uổng nè á, là mất đi một cái chi phí để mình có thể tiết kiệm. Mà nếu mà giờ hổng đổ mà để mà hôm sau ăn thì nó lại hổng tốt cho sức khỏe, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, lãng phí. Ừm. Đúng rồi bạn. Và, à, c mình nghĩ là cái quan trọng, ừm, tiếp theo có thể là, ờ, bạn nên lựa chọn những cái, ờ, cái cái cái thực phẩm theo mùa á thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là, ờ, cái mùa ví dụ như theo mùa đậu, mùa mùa mùa khô hay là mùa mưa thì có những cái rau hoặc là những cái thực thực phẩm đặc trưng ấy. Thì thứ nhất là bạn nên ưu tiên là chọn những cái thực phẩm theo mùa, tại vì á là khi mà bạn mua những thực phẩm theo mùa thứ nhất là nó sẽ đa rạn đa dạng và thứ hai nữa là cái giá cả nó sẽ phù hợp. Tại vì những cái thực thực phẩm trái mùa thì để ý mình để ý là cái giá của những thực phẩm trái mùa thì nó sẽ cao hơn bình thường, và và đặc biệt là khi mà những cái thực phẩm trái mùa thì người ta bắt buộc người ta phải bảo quản lâu hơn á, cho nên là nó về về về chất lượng thì có thể là nó sẽ không được lành mạnh lắm. Cho nên là những thực phẩm theo mùa thì nó rất là nhiều và có thể là bạn ưu tiên lựa chọn những thực phẩm theo mùa như vậy thì nó sẽ nhất là nó lành mạnh, nó sẽ, gọi là, tươi hơn và thứ hai nữa là cái chi phí nó cũng tốt hơn đó bạn. Bạn có thể tham khảo nha.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ứm, ừm. Ừm, cách này hay á. Bình thường mình cũng hổng để ý cái thực phẩm nào theo mùa đâu. Nhưng mà mình để ý là, à, có mấy cái món á, tự nhiên á hôm nay a, tháng này á nó rẻ bèo à, mà á sao tự nhiên mấy tháng sau mình hổng thấy nó nữa, mà mỗi lần á là thấy nó là á nó mắc hơn rất là nhiều, thì đó là do là cái thực phẩm là đúng là mỗi cái mùa thì lúc mà người ta có nhiều hàng thì người ta sẽ bán, người ta hạ cái giá thành nhiều hơn, thì tranh thủ lúc đó mình ăn đi. Nó nó vừa rẻ nè, vừa tốt cho sức khỏe tại vì hàng mới mà thì nó tươi. Chứ những cái hàng mà để qua mùa á thì thường là người ta phải cấp đông nè, hoặc là nó hổng có tươi, người ta trái mùa, người ta x xịt thuốc, phun thuốc gì đó thì á đúng là phải nên ăn theo mùa, vừa ngon ngon, gọi là, ngon bổ rẻ, ha! Thì r tội gì mình hổng chọn, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm. Rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Tức là, ừ, cái cái suy nghĩ của bạn cũng khá là là là mình thấy là hợp lý đấy, tại vì nó sẽ tiết kiệm chi phí, và thứ hai nữa là thực phẩm nó cũng tươi, rẻ hơn. Và cái điều tiếp theo mình muốn, à, gọi là, gợi ý cho bạn đấy là, ờ, có thể là bạn phải cân nhắc cái việc mà nguồn gốc của thực phẩm đó bạn, tại vì, à, nếu mà mình muốn chọn được những thực phẩm lành mạnh ấy, thì nó phải có nguồn gốc rõ ràng. Và đặc biệt khi mà bạn đi siêu thị á thì cái sản phẩm về thực phẩm nó rất là đa dạng, và bạn nên là chọn những cái thực phẩm mà có nguồn gốc rõ ràng ấy, tại vì á, những cái thực phẩm mà không có nguồn gốc rõ ràng thì mình nó sẽ nhiều khi nó sẽ cái chứng nhận về an toàn thực phẩm nó không có thì đôi khi nó là rất là nó không lành mạnh và không có tốt cho cho cho cơ thể á. Cho nên là việc chọn những cái thực phẩm có nguồn gốc và có thể là bổ dưỡng cho cơ thể thì nó rất là quan trọng đấy thì, ờ, bạn cũng phải nên chú ý vấn đề này nha bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng nha, bạn nói giờ mình mới để ý. Thường á là mình á cũng là người Việt Nam truyền thống thôi, thì hay á ra, gọi là ờ, có khi là, ờ, có những cái ông mà người ta chạy chở á đồ chạy xe bán rau đồ á, dọc đường á, thì mình thấy tiện quá, mình cũng lười đi chợ mình mua luôn. Thì mình đúng là, ưm, mấy ổng bán vậy mình cũng hổng bao giờ mình hỏi là "À, những cái đồ này xuất xứ từ đâu? Ờ, nguồn gốc có rõ ràng hông?" Ờ, hỏi là mấy ổng chửi mình á. Nên là á đúng là mình, gọi là, nhiều lúc á là mình sử dụng những cái thực phẩm đó thì mình đâu có biết là người ta làm cái gì ở trên thực phẩm, người ta có phun thuốc, người ta có thực phẩm đó có đạt đủ chất lượng hay không, đúng hông? Thì bây giờ mình biết rồi, bạn nói thì mình cũng nghĩ là mình phải hạn chế cái việc mình mua những cái thực phẩm mà, ờ, người ta bán, ờ, ờ, lề đường nè, hoặc là người ta bán, ờ, ơ, bán xe đẩy như vậy.
Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Nói chung là có thể nó là một cái thực phẩm, ờ, cũng tốt, nhưng mà thực ra nếu mà không có nguồn gốc thì cái nguy cơ nó bị, ờ, giống như kiểu là, nó bị để lâu hoặc là không tươi thì rất là cao đó bạn.
Ừm. Ờ, mình rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ cho mình rất là nhiều cái tip hay để mà mình có thể mình ứng dụng mình nấu những cái bữa ăn thiệt là ngon, để mà đảm bảo sức khỏe cho dạ cả gia đình mình nha. Và mình hy vọng là mình cũng có thể là tiết kiệm, à, dù mà ăn lành mạnh thì mình vẫn có thể tiết kiệm được á. Cảm ơn bạn nhiều!
Ừm.